Ờ, ra là bạn, ờ, cũng, ơ, chuẩn bị quay lại và bạn cũng đã chuẩn bị một vài thứ trước, ví dụ như là, ờ, về học hành những cái kỹ năng mới, đúng hông? Rồi bạn cũng chuẩn bị xem cái ngoại hình của mình như thế nào. Thế nhưng mà số tất cả những cái điều mà bạn chuẩn bị á, thì khi mà bạn chuẩn bị như vậy á, không biết là có cái điều gì á nha, mà làm cho bạn, ờ, thực sự là lo lắng khi mà bạn nghĩ tới là, à, bạn cũng sắp phải quay trở lại công sở rồi hông?
Ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng. Ờ, cái mà điều khiến cho mình lo lắng nhất đó bạn, đó chính là cái guồng làm việc ấy. Không biết là bạn có hiểu cái mà mình nói không? Nhưng mà ví dụ như là ngày xưa nhá, mình cứ làm việc 8 tiếng 1 ngày, mình quen cái guồng rồi. Kiểu như là, cứ đến giờ đấy rồi mình sẽ làm những công việc gì, tới cái thời điểm đấy là mình sẽ làm những cái công việc gì và mình sẽ theo kịp được tất cả những cái guồng của mọi người, đó. Nhưng mà bây giờ nhá, sau 6 tháng mình ở nhà á, mình mới sinh con xong mà, kiểu, mình ở nhà mình cứ lờ đờ, lừ đừ đó bạn. Kiểu, mình chỉ có ở nhà với con thôi và con mình thì, kiểu, cũng vẫn còn nhỏ ấy, nên là cũng chỉ hai mẹ con xoay xở với cái cuộc sống và cũng chẳng có những cái gì gấp gáp, vội vã cả. Thế là mọi thứ cứ thong thả, thong thả diễn ra qua ngày. Nhưng mà bây giờ á, khi mà quay trở lại công việc á, thì mình rất là sợ là cái sự chậm chạp của mình á, sẽ gây cản trở tới công việc của người khác, gây ảnh hưởng tới kết quả của doanh nghiệp. Rồi chưa kể nữa là làm cho sếp, ưm, có thể suy nghĩ rằng là mình có vẻ không phù hợp với vị trí này nữa, rồi nhỡ đâu mình bị đào thải thì sao? Ôi, mình cứ nghĩ đến thôi là mình đã thấy lo rồi.
À, thế hả? Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. À, ra thế.

Ờ, cũng đúng ha. Ừm, mình mà nếu mà không yên tâm về em bé thì chắc chắn là cũng không thể nào mà an tâm làm việc được đâu. Ừm, cái này thì mình có ý định là sẽ nhờ bà ngoại rồi, nhưng mà chắc là sẽ vẫn phải nói chuyện với bà ngoại thêm, rồi thống nhất với bà ngoại về cái lịch sinh hoạt của em bé để mà không có làm ảnh hưởng tới cả hai mẹ con, ờ, cả về tâm lý lẫn, a, trong sức khỏe, đúng không? Tại vì em bé cái giai đoạn này thì cũng đang bắt đầu ăn dặm nữa và cũng rất là nhạy cảm đó bạn. Ô kê, mình hiểu ý mà bạn nói rồi nha. Ừm, mình sẽ thử tham khảo những cái cách mà bạn nói và thử làm theo xem sao. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay nha, bạn đã ngồi và lắng nghe cái tâm sự của mình này, cũng như là chia sẻ với mình rất là nhiều những cái điều hay ho nữa. Cảm ơn bạn nha.
Yeah, chính xác á. Bạn thành công, chào bạn.
Ừm, không

Ừm, bạn ơi, mình sinh con, ơ, từ hồi giữa năm đó, thì sắp tới là mình cũng sắp phải quay trở lại công việc rồi đây này. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nghĩ đến cái việc là sẽ quay trở lại công việc ấy, <tsk> thấy nhát ghê á. Mình nghỉ thai sản gần 6 tháng rồi, bây giờ mà nói đến cái việc là quay trở lại công ty làm việc rồi cũng như là, ừm, phải làm lại, ừm, các cái công việc liên quan đến deadline rồi là họp hành ấy, ôi, sao mà nghĩ thấy mệt thế nhỉ? Ây, tự nhiên mình, kiểu như, bị mất động lực luôn ấy, ừm, gần như là cảm thấy sợ luôn, đang ở nhà chơi với con xong, kiểu, thong thả, bây giờ đi làm một cái là chắc chắn là sẽ áp lực lắm luôn ấy. Ừm, bạn có lời khuyên nào cho cái trường hợp này của mình không?
A, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. À, ra thế.